อ๋อ
คือถ้าว่า ค่ะ มัน มันก็ใจสั่นนะคะ แต่ว่าต้องกินน้ำตามอะค่ะ กินน้ำตามเพื่อให้มันไปละลาย ไอ้พวกกาแฟที่อยู่ในเลือด คือกินแล้วเหมือนให้ร่าง ร่างกายมันตื่นก็จริงค่ะ แต่ถ้าวันไหนที่กินกาแฟเข้ม ๆ เพราะปกติจะเป็นคนกินกาแฟดำค่ะ จะไม่ใส่อะไรเลย ถ้าวันไหนที่ใส่
ค่ะ เข้าใจเลย ค่ะ อืม อ๋อ ค่ะ อืม ค่ะ อา อ๋อ ไม่ใส่น้ำตาลด้วยเลยนะคะ
ไม่ใส่เลยค่ะ เป็นกาแฟดำล้วน ถ้าวันไหนที่ใส่ผงกาแฟเยอะไป มันก็จะทำให้แบบมันเข้มเกินไป ใจสั่นแล้วก็ต้องดื่มน้ำตามเยอะ ๆ เพื่อช่วยเข้าไปแบบเพิ่ม เขาเรียกว่าอะไรนะ เพิ่มปริมาตรน้ำ เพราะว่ากาแฟมันดูดน้ำนะคะ กินแล้วจะแบบ คอแห้ง หน้าแห้ง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ แต่ผิวเหี่ยวเร็วด้วย อืม แต่ว่ามันก็อดไม่ได้ <giggles> สรุปข้อดีคืออะไรบ้าง แต่ว่าเห็นช่วงหลัง ๆ คนไทยเขาฮิตมัตจะนะคะ ทางนั้นได้ลองทานบ้างไหมคะ?
อืม ค่ะ อา ค่ะ อืม ค่ะ อืม อ้าว <chuckles> ค่ะ ค่ะ อืม อา ใช่ ใช่ค่ะ ก็อาจจะมีลอง ค น่าจะเคยทานบ้างนะคะ แบบมัตจะนมสด หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ แต่ก็รู้สึกว่าคือ
อืม อืม ค่ะ ชอบไหมคะ?
ก็ไม่ได้ลองนานแล้วค่ะ เพราะว่ารู้สึกว่า เหมือนกด กดในแอปอะค่ะ แล้วมันแพงกว่าเพื่อนก็เลยแบบว่า อาจจะกินเป็นชาใส ๆ นะคะ แบบพวกชา พวกชามะลิ ชาผลไม้ อะไรอย่างเงี้ย รู้สึกว่า มันก็โอเคค่ะ แล้วก็อาจจะพยายามเลี่ยงชาที่มันเป็นนมสดแบบชานม ชาแบบมัตจะนมสดอะไรอย่างนี้ด้วย อา ก็อาจจะเลี่ยง ๆ เพราะว่ารู้สึกว่า มันอาจจะอ้วนกว่า ใช่ เพราะว่ามันเป็นแบบ มีทั้งอะไรอะ มีทั้งแบบว่านม มีทั้งครีม หรืออะไรอย่างเงี้ย บางครั้งมันก็น่าจะอ้วนกว่านะคะ เพราะว่าเราก็เคยไปฝึกงานร้านชาค่ะ เขาก็ใช้เป็นแบบนมผง หรืออะไรอย่างนี้ที่มันเป็นผง ๆ อะ ก็มี ก็อาจจะทำให้แบบว่า เหมือนอาจจะสุขภาพไม่ค่อยดีนะคะ
อืม อืม อืม อืม ชาไทยใช่ไหม คะ? Thai Tea อะไร พวกนี้ อือ น้ำตาล ค่ะ Syrup อืม ค่ะ อืม อ๋อ เห็นด้วยค่ะ อือ อืม
ตอนนั้นก็ไปฝึกได้ 3 วันค่ะ แล้วก็โดนไล่ออก <chuckles>
อ้าว ทำไมอย่างนั้นล่ะคะ?
ทำช้าค่ะ แล้วก็ยก ยกชา ยกอะไร โอ้โฮ 20 โล อย่างนี้ก็มีนะคะ แต่ก็ได้เงินมาประมาณ 10,000 ค่ะ ก็
อ้าว มีอย่างงี้ด้วย? อืม ฮะ อันนี้คือไปทำในอิเวนต์หรือเปล่าคะ? ทำไมได้เยอะจัง?
ทำที่แคนาดาค่ะ แบบ 3 วันค่ะ
อ๋อ โอเค โอ้โฮ อันนี้ก็อยากไปทำอยู่เหมือนกันนะคะ สาม วันได้ หมื่นหนึ่ง
ใช่ ไปฝึกงานอะค่ะ ไปแบบไปลองดู อะไรอย่างเงี้ย ประมาณ หมื่นหนึ่ง ใช่ ก็ ก็รู้สึกว่า
อืม แรงมาก

ยังไม่เคยเจอค่ะ แต่ว่ามีป้ายเตือนไว้อยู่ค่ะว่า "ห้ามลงเล่นน้ำ" ทุกวันนี้ก็ยังคิดอยู่นะคะว่าใครจะลงเล่นน้ำ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อ๋อ มี มีแอ่งน้ำแถวนั้นใช่ไหมคะ?
มีแหล่งน้ำเยอะมากค่ะ ก็คือรอบ ๆ ที่อยู่เนี้ยจะเป็นเหมือนโครง เหมือนโครงการแก้มลิงอะค่ะ ที่เขาเอาไว้เก็บน้ำ ใช่ ก็เวลาฝนตกน้ำ
อ๋อ ค่ะ อ้อ ค่ะ เคย อืม พอดีเคยเห็น เคยเห็นคนน่ะ ค่ะ เป็นคลิปวีดีโออะค่ะ เขาเอา เขาเอาหมาอะไปเดินใกล้ ๆ น้ำ อะ แล้วมันก็ จระเข้ก็งับอะ
ยังไงคะ? <laughs> ค่ะ อืม อืม โหดมากเลยค่ะ ใช่ อันนี้ก็มีสิทธิ์เหมือนกัน อืม
ใช่ ก็คือแบบหมาตุยเลยมั้ง แต่ว่า คือก็งงว่าแล้วคนเอาไป เอาหมาไปใกล้ ๆ ทำไมอะ แบบว่า
อืม อืม <chuckles> ใช่ ใช่ค่ะ
มันแอบอันตรายนะคะ
ไม่ค่อยเมกเซนส์เท่าไหร่นะคะคน ฟลอริดาเนี่ย บางครั้งก็เหมือน เหมือนเป็นการพาน้องหมาไปตุย เหมือน เหมือนตั้งใจ อะไรเงี้ยค่ะ ส่วนตัวนี่จะไม่เดินเฉียดไปใกล้แหล่งน้ำเลยค่ะ เพราะเราไม่รู้ว่าอะไรอยู่ข้างใต้ แล้วจระเข้เขาค่อนข้างเคลื่อนตัวไวอะค่ะ ในการที่เขาจะกินเหยื่อ ถ้าเคยดูในทีวีอะค่ะ อืม ค่อนข้างกลัวเหมือนกัน
อืม ค่ะ อืม ค่ะ อา ค่ะ อืม แล้วเขาก็แบบว่าแอบอยู่ใต้น้ำด้วยนะคะ บางครั้งเราก็มองไม่เห็น เราก็ต้องแบบ สังเกตก่อนอะไรก่อนนะคะ แบบมันปลอดภัยหรือเปล่า ค่ะ
ใช่ อา ค่ะ ใช่ จุดสังเกต คือปกติที่เคยเจออะค่ะ มันจะเป็นกลิ่นเหมือน ถ้าเคยไปฟาร์มจระเข้ที่สมุทรปราการ มันจะเป็นกลิ่นคาว ๆ อะค่ะ กลิ่นคาวปลามาก่อน เลย แล้วเราก็จะเริ่มมองซ้ายมองขวาเริ่มระแวง เพราะว่า เพราะว่ากลิ่นนี้มาทีไรจะเจอน้องจระ เข้แถว ๆ นั้น ถ้า อยู่ใกล้แหล่งน้ำค่ะจะสังเกต บริเวณผิวน้ำจมูกเขาจะ ชูขึ้นมาอะค่ะ จมูก หรือตาเขาอะ จะขึ้นมาก่อน ใช่ ี ประมาณ ใช่ค่ะ ดิฉันเจอบ่อยอยู่ ก็ตอนแรกก็ตกใจค่ะ หลัง ๆ ก็เอามือถือออกมาทำคอนเทนต์ เพราะว่า เอ่อ คนใน Tiktok เขาก็ค่อนข้างที่จะชอบดูอะไรแปลกใหม่ อย่างงี้ เพราะว่าบ้านเราไม่ มีนะคะที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำแล้วต้องระแวง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็เป็นเรื่องราวดี ๆ ใช่ อืม เป็นฟิล ใช่ค่ะ ชาละวัน ไกรทอง อะไรแบบนี้ อา แล้วอยาก อยากถามอะค่ะว่า มีกิจวัตรตอนเช้าของคุณที่ช่วยให้แบบรู้สึกดี หรือมีพลังงานตลอดทั้งวันไหมคะ?
อา อ๋อ ค่ะ อ๋อ ค่ะ อืม อ๋อ ค่ะ อืม อา ค่ะ โอ้โฮ เอกซ์เพิร์ต มากนะคะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อา ค่ะ อืม เป็นฟิล ชาละวันเลยนะคะ ค่ะ อา ค่ะ อืม ค่ะ

ไม่นานค่ะ คือทำไปได้แบบอาทิตย์หนึ่งไปทำประมาณ 2 วันค่ะ ทำอยู่สักเดือนหนึ่งมั้งคะ เดือนหนึ่งก็น่าจะนานอยู่นะคะ เหนื่อยมากค่ะ คือเข้าใจเลยว่าใช้แรงงานอะเป็นยังไง อืม แล้วก็พอไปทำเสิร์ฟอะค่ะ รู้สึกว่ามันต้องใช้สมองเยอะมากในการที่จะจดจำแนะ แล้วก็แนะนำลูกค้าว่า วันนี้เรามี Special เมนูนะคะ ต้องทานอันนี้คู่กับอันนี้ แล้วลูกค้าบางคนก็จะดัดแปลงเมนูเก่งค่ะ อ๋อ No อะไรนะที่เขาไม่กินกันอะ
อ๋อ ค่ะ อืม เหนื่อยมากนะคะ อืม ค่ะ อา ค่ะ อ๋อ ค่ะ อืม อา Gluten Free บ้าง
อ้า Gluten Free, No MSG, No Fish Sauce จนแม่ครัว
อา Gluten Free อืม อา Vegetarian อา
ใช่ ใช่ จนเราเอาเมนูเข้าไปให้แม่ครัว แม่ครัวด่าบอกว่า "ไปบอกเขานะว่า ว่าไม่ขาย ห้ามเปลี่ยนแปลงสูตร" อ่า ก็คิด <chuckles> นี่ก็คิดอยู่ว่า เออ ถ้าจะสั่งขนาดนี้ก็น่าจะซื้อไปทำกินเองนะคะ คือไม่ใช่ร้านตามสั่ง ไม่ต้องมาสั่ง อะไรเงี้ยค่ะ ใช่ <chuckles>
ค่ะ อืม Non-dairy อา แต่ละอย่างก็ไม่เหมือนกันอีก <chuckles> ค่ะ อ๋อ ค่ะ เข้าใจเลย บางครั้งก็จะมีถามแบบว่า เอ่อ เส้นอันนี้ต่างกันยังไง Flat noodle หรือแบบอะไรนู่นนี่นั่นนะคะ ส่วนตัวก็ ก็เคยทำ ใช่ ก็ ก็เหนื่อยอยู่
เออ ใช่ค่ะ อืม มันเป็นงานที่ท้าทาย
ใช่ แต่ แต่ที่เคยไปทำอะค่ะแบบว่าที่เป็น เอ่อ พนักงานต้อนรับที่ร้าน ร้านนวดอะค่ะ รู้สึกมันเบากว่า เบากว่าเยอะ เพราะว่ามันเน้นนั่งไงคะ
อืม ค่ะ อืม อืม อืม เป็น รีเซปชัน ดีจัง อืม เน้น เน้นใช้หน้าตาแล้วก็แบบ พูดคุยใช่ไหมคะ? ทางเนี้ยไม่เก่งเลย แบบว่าพูดคุยกับลูกค้า เออ
ค่ะ ใช่ โทรศัพท์บ้าง ตอบอีเมล หรืออะไรอย่างเงี้ย ต้อนรับลูกค้า
อืม เก่งจังเลย แสดงว่าตัวเองก็ทำมาหลายอย่างเหมือนกันนะเนี่ย ประสบการณ์ทำที่แคนาดา
ใช่ ค่ะ อืม
อืม
นิดหนึ่งค่ะ นิดหนึ่ง ก็อันนี้ก็ถือว่า เป็นกิจวัตรของคุณนะคะ แบบว่าในตอนเช้าที่คุณเปลี่ยนใช่ไหมคะ? อา การแบบไม่กินกาแฟ หรืออะไรอย่างงี้ แต่ก็อยู่ไม่ได้นะคะ
ค่ะ ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ ถูกต้อง อืม อยู่ไม่ได้ค่ะ ต้องเป็นกิจวัตรแบบเดิม แล้วทางคุณก็คือตื่นมา เอ่อ ทำงาน work from home ใช่ไหมคะ? แล้วก็สั่งอาหารมากินทุกวัน อืม โอเคค่ะ เลิศมาก
อา ค่ะ อืม อา ใช่ค่ะ ถูกต้องเลยค่ะ แล้วก็ดูยูทูบดู TikTok อะไรอย่างเงี้ย เนี่ยแหละค่ะ ก็เป็นกิจกรรม กิจวัตรนะคะที่แบบเริ่มวันใหม่อะค่ะ ที่เราทำทุกวัน
อืม อืม เหมือนทำอะไรก็ได้ที่แบบมีความสุขนะคะแล้วเราก็จอย ๆ ขอบคุณนะคะ วันนี้มาคุยกันสนุกมากเลย ไว้มีโอกาส ค่ะ สวัสดีค่ะ
อา ใช่ ใช่ค่ะ ค่ะ ได้ค่ะ สวัสดีค่ะ

ก็มีค่ะ ก็อาจจะเป็นการ แบบว่า เอ่อ ดื่มชา หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ แบบว่าให้รู้สึกว่าสดชื่น บางครั้งก็อาจจะเป็น ชาผลไม้เปรี้ยว ๆ แบบชาพีช ชาเสาวรส หรือไม่ก็อาจจะเป็นชาดอกไม้ พวกชามะลิค่ะ ก็รู้สึกว่ามันช่วยทำให้เราตื่นตัวแล้วก็ สดชื่นนะคะ มีพลังตลอดทั้งวัน แล้วก็ เอ่อ ถ้าสมมุติว่า เราอาจจะเป็นการที่เหมือนทำงาน Work from Home แล้วเราก็อาจจะมีการพักเบรก บ้างอะไรบ้างนะคะ ไปดูยูทูบ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะมีคอนเทนต์ที่เราชอบนะคะ แบบว่า พวกนางงาม พวกแบบว่า เอ่อ ท่องเที่ยว อะไรอย่างเงี้ย ใช่ แล้วก็จะมีแบบว่า
อืม อืม อืม อืม อืม ค่ะ อืม อืม ดีเลยค่ะ อ๋อ อืม ค่ะ
บางครั้งก็จะมีเป็น เอ่อ ยูทูบเบอร์ที่เราชอบดูอะค่ะเขาก็จะไลฟ์สดแบบว่าพวก ตลก ๆ ด้วย แบบว่ามีพวกมนุษย์ต่างดาว หรืออะไรอย่างเงี้ย ก็รู้สึกว่าเป็นการที่ทำให้เราแบบว่ามีพลังนะคะ แบบว่าสดชื่นด้วยนะคะ
อ๋อ ค่ะ ใช่ อ๋อ อ๋อ จริงค่ะ
ใช่ ก็ อืม มี มีดูยูทูบบ้างไหมคะ?
จริงค่ะ เพราะ ว่า มีค่ะ เอ่อ เมื่อสักครู่ก็ดู อยู่ค่ะ คือเขาก็ไลฟ์อยู่เรื่อง Drama น่ะค่ะ เราก็เปิดมาก็หัวข้อน่าจะเดิม ๆ ค่ะ ทุกวันก็เหมือนก๊อปวาง ได้เลย ก็จะเป็น "Drama เมาท์ วงการนางงาม บอสไม่พอใจ วีณาจะทำได้ไหม?" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะวน ๆ เราก็ชอบเข้าไปคอมเมนต์ อยู่ว่า แบบเขาชอบถามว่า "วันนี้ ฉ หน้าฉันสวยไหม?" เราก็จะเข้าไปคอมเมนต์ว่า "สวย สวยขึ้นเหมือนเดิมเลยค่ะ" อะไรอย่างเงี้ย ใช่ค่ะ ประมาณนี้
อา ค่ะ อา <chuckles> อ๋อ ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ ค่ะ อืม อ๋อ แล้ว แล้ว แล้วยูทูบเบอร์ที่คุณ ดูอะค่ะ เขาพูดแบบเรื่องคล้าย ๆ เดิมเกือบทุกวันเลย ใช่ไหมคะ? ถ้าช่วงนี้
อืม ค่ะ ใช่ค่ะ เขาจะยืนยันว่าโลกแบน แล้วก็ มี เอ่อ มีพลังงานบางอย่าง หรือว่าอะไรบางอย่างซ่อนอยู่หลัง ภูเขาน้ำแข็ง ที่ทางอะแลสกาเขาปิดไว้ไม่ให้เราก้าวข้ามไป เพราะว่าเราจะตกขอบโลก หรือว่าซ่อนเผ่าพันธุ์ Anunnaki อะไรพวกเนี้ย ก็ฟังไป สนุก ดีนะคะ เป็นการเริ่มวันใหม่ด้วยเรื่องที่เราคิดว่า เอ่อ อาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้ค่ะ ใช่ค่ะ <chuckles> เป็นอะไร ที่แบบ สนุกสนาน ฟังแล้วก็ตั้งคำถามอยู่ค่ะว่า "จริงหรือเค้ก?" อะไร แบบเนี้ยค่ะ อืม
อา ค่ะ อืม ฮ ค่ะ อ๋อ ค่ะ อืม ค่ะ อา ตื่นเต้น ดี อ๋อ ค่ะ เรื่อง สนุก ๆ อะไรอย่างงี้ อา ค่ะ อืม ก็คือฟังไปด้วย แล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณ ด้วยนะคะในการรับชม
ใช่ค่ะ ต้อง ถูกต้องค่ะ ต้องให้เรตเป็น ฉ.ฉิ่ง เพราะว่าเป็นเฉพาะ
อา ค่ะ
เฉพาะบุคคลจริง ๆ ค่ะที่จะรับ ที่จะรับชมช่องนี้ ต้องมีวิจารณญาณ อา ค่ะ อืม ถูกต้อง
อือ ค่ะ โอ้ เข้าใจเลยค่ะ ก็อันนี้ก็ถือว่าเป็น การแบบว่าเพิ่มพลังนะคะ แบบว่าให้เรารู้สึกสดชื่น หรืออะไรอย่างเงี้ย ในตอนเช้า แล้ว แล้วอย่างคุณ เคยแบบว่าลองเปลี่ยนกิจวัตรตอนเช้าบ้างไหมคะ? แบบ แล้วก็รู้สึกต่างไปยังไงบ้างคะ? ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
ใช่ ใช่ค่ะ อืม